أيوه ص طَب حلو جدًا، طَب يعني جوزِك طَب ما فكّرش إن هو يكلّمه وي ويفهمُّه الموضوع ده والَّا ما حبيتيش إن هو يتدخل أو هو ما حبِّش إن هو يتدخل؟
لأ، ما هو مش ابن خالتي، ما هو ما فيش حاجة اسمها كده في الشغل <laughs> أنا مش هاخلّي جوزي أبقى كده ب <tsk> يعني أبقى با يعني آآ، أبقى باسوَّء سُمعِتي من لا شيء، اللي هو أنا أنا ليه هاعمل دخان ليه هاولّع نار، وأخلّي في دخان، من من غير حاجة فاهم إزاي؟ لأ، يعني هي مشكلتي أنا اللي هاتعامل معاها، مش لكن أخلّي جوزي يرُوح ه هابهدِل نفسي لأ، طبعًا تفكير آه، لأ تفكير مش صح.
إمم. أيو جميل. معاكِ حق فعلًا صح، صح. صح، طَب جميل أوي، طَب أنتِ في رأيك كده يعني آآ، هو طَب التصرُّف بتاعه ده كده تطفُّل والَّا هو يعني تصرُّف طبيعي؟

بُص بقى ما هي الموضوع جِه بالتدريج زي ما أنا قلت لك، الأول ما كنتش بارْضَى وباقول دي مرة، لمّا الموضوع زاد عن حدّه، ابتديت أرمي له كلام كده من تحت، اللي هو لأ ما ينفعش، أو مثلًا لمّا يتصل بيّا يقول لي يا فٌلانة اعملي لي التقرير الفٌلاني أو "أنا عايز الرسمة،" الفٌلانية أو مثلًا يقول لي: "افتحي اللاب توب كده، راجعي معايا ال اللوحة أصل مش عارفة التسليح عامل إزاي؟" <tsk> فاللي هو أفضَل أقول له بقي إيه: "معلش أصل اللاب توب مش قدامي، أصل ال النت مش مش عندي مش كويس، فمش هاعرف أعمل مث أرفع أبعت لحضرتك الإيميل بالتق" كده. يعني بالضبط، ب ع يعني ظَنًا منه إن أنا إيه أو أقول له مثلًا معلش أصل أنا خارجة برّا مع مع العيلة مش ه اللي هو مش مش مش هارد علشان برضه ما يبقاش قلّة ذوق مني، آآ لأن أنا برضه بيبقى عندي جزء من الفضول، اللي هو، هو في إيه؟ هو بيتصل بيّا دلوقتي ليه؟ ما هي ممكن يبقى في مشكلة.
أيوه، أيوه. أيوه، أيوه. جميل. حجَج. إمم، إمم. أيوه، أيوه. بس ثانية هاسألِك سؤال هِنَا مهم جدًا، أنتِ بتقولي إن هو عشان ما تبقاش قلّة ذوق منِك، طَب أنتِ ليه ما حسبتِيهاش إن هي ممكن تكون قلّة ذوق منه؟
اسألني.